Então assim, você aproveita mais, né, porque às vezes em lu exatamente, dá para rodar melhor, né, você sai mais tranquila, não sente aquele frio, né, brutal. <laughs> É menos pre eh, tem menos predisposição, assim, a ter eventos climáticos mais chatos, né, que tornam a viagem um pouquinho mais assim dá para fazer igualmente, mas pelo menos você curte tudo como tem que ser, né. Então assim, maio, setembro, o clima é melhor, porque você não pega aquele, ah, eh, aquele amontoado de gente, de turista, né, de junho, julho e agosto, que é tudo mais caro, tudo lotado. Faz fila para entrar em museu, faz fila para entrar em ponto turístico, então. Uhum. E, se você
Entendi. Agora melhor. Exato. <chuckles> Uhum. É. Ah, eu não quero isso não, por favor. Gostei gostei da ideia de começar, ali, por por olhar um o melhor tempo, né. O tempo, assim, do clima, e o tempo de alta temporada, justamente para não não não sofrer todos esses perrengues que você está falando.
É. Ah, com certeza. Sem contar, assim, que você gasta mais e curte menos, né, quando você vai num lugar assim, em altíssima temporada. E aí tem também, né, outros outras questões v lá tem a natureza maravilhosa, então se você gosta do outono, né, daquelas folhagens e tudo, eh, setembro, outubro, abril e maio, que é quando tem as trocas, né, de estação.
Exato. Uhum. Assim assim, até gosto, mas eu acho que lá na Escócia vai f tá muito frio para mim nessa época, porque aqui na França eu mal estou aguentando o outono e o início de inverno, imagina na Escócia que está mais lá no norte, né.
<laughs> Imagina. Aham. É, de final de outubro até março, não é para você, então.
Não é para mim, Deus me livre. Quero 1000 passo distância.
Uhum. A única coisa linda, né, nesse caso, é aquela vibe de Natal, né.
Ah é, acho que seria a única coisa boa de ir para lá nessa época.
E É, exatamente. E dizem que eu não sei te dizer com detalhes, mas eles têm também alguma coisa diferente em reação em relação ao réveillon. Tem o famoso réveillon escocês. É. Então depois dá uma pesquisada melhor, que aí você pode achar, né, mais detalhes sobre isso, mas tem, eh, isso também.
Ah, é?

Então depende do que você quer visitar, né? Se você quer visitar, né, a as i as partes das ilhas e tudo, é melhor carro. Se você quer ficar entre as cidades maiores, pode ser só o trem, né? E, enfim, eh, essa questão acho que é muito importante também. Depende do tipo de turismo que você quer fazer, né? Aquele turismo mais cidade ou turismo mais wild, né, natureza.
Uhum. Sim. É. Eu go eu gostaria de começar, porque como é minha 1ª vez indo pra lá, começar mais focado na cidade e talvez, assim, 1 dia dentro do meu planejamento, que eu também não sei quantos dias passar lá, mas 1 dia, se der, né, ir naquelas ilhas, visitar, dormir, no outro dia voltar, sei lá, algo do tipo assim.
Exato, exato. E aí, assim, eh, em média, né, por exemplo, alta temporada ali, se você escolhe aquele período ali do ápice do verão, eh eh, você pode pagar até metade, 50% mais caro, né, das coisas. Hu é.
Eita, doeu aqui no meu bolso, no meu coração agora.
Aham, em libra, né? <laughs> A libra esterlina não perdoa. <laughs>
Olha. Não, pelo mesmo não.
Então, aham, então assim, eh, eu imagino, né, que a a Escócia seja realmente um lugar mágico de visitar. E, só que, justamente como muito lugar de natureza e como eu falei, né, que tem a as questões climáticas e as estações do ano bem definidas, são só e essas coisinhas, assim, pra tentar evitar um um um perrengue. Que que, na verdade, se chover, resolve, né? E daí, né, se chover, você vai pra um lugar fechado, vai pra um museu. Não vai chover todos os dias e, se chover, resolve. Vai ter museu, vai andar na chuva, com capa de chuva, mas vai aproveitar igual. <chuckles>
E daí, é. Sim, sim, com certeza. Ok, então vamos eh, deixa eu vamos recapitular. Eh, verificar a melhor época pra ir, exatamente. Preciso da checklist mental, eh, e depois eu anoto. Então verificar o a melhor época de ir oi?
Sim. Um checklist, né? <chuckles> Sim sim. O visto você já não tem problema. Com o visto você já não tem problema, então ok.
É, é começando aí, por aí. Visto não é problema devido à cidadania europeia. 2, a melhor época, né, do que que a gente conversou. Acho que seria mais legal ir ali em em maio ou setembro?
Uhum. Exato, os o setembro, exatamente. O finalzinho de agosto, né? Ali que você pega aquele final da da alta temporada e ainda pega ao mesmo tempo, né, aquela aquela questão que, por exemplo, na Escócia eles têm até 18, 19, 17 horas, em média, de luz no dia, sabe? Então já, já muda, né? Imagina, você vai dormir praticamente com sol ainda.
Fica legal. Sim, caramba é. E aí